Evet, yani büyük ölçüde öyle tabii. Hı hı, muhakkak.
Değil mi? Yani dev prodüksiyon sanılır ama yarısı zaten mevcut mimariyle çekiliyor. O Muhteşem Yüzyıl'dır, Diriliş'tir değil mi?
Kesinlikle doğru, evet. Yani bir Boğaziçi, bir yani, eee, köprüden bir görüntü almak, 2 yakayı ne kadar, eee, böyle s ııı, şiirsel ve, eee, hani, bir sürü sembolü aynı anda barındıran bir şey, değil mi? 2 kıta, 2 kıtanın aynı şehirde olması olağanüstü bir şey yani.
Hı hı. Kesinlikle. Zaten dünyada başka öyle bir, eee, şehir yok. Yani, 2 kıtanın da, eee, üzerinde yer aldığı başka bir şehir yok.
Yok, evet.